D'accord. OK je vois. Donc, en fait, toute la journée, t tu es un petit peu, heu, dans le style, heu, résoudre des problèmes, toujours très sollicité, heu, tac au tac, ré réaction rapide. Et donc, heu, le soir, tu te divertis avec des jeux vidéos qui te permettent un petit peu un côté aventurier, d'explorer aussi, heu, sol problème sol enfin, résoudre des problèmes, hein, toujours, <chuckles> mais, heu, de façon plus fun et plus ludique. Forcément, c'est le but des jeux vidéos, c'est toujours les puzzles, réfléchir. C'est ce qui est génial aussi. Hem, ma question
Ouais. <chuckles> Oui, oui. Ç ça laisse pas le temps de de pen de penser aux problèmes du taf, quoi, surtout.
C'est ça, c'est ça. Qué heu, ma question, c'est, est-ce que dans tout ce rythme-là très, heu, heu, comment dire? Intensif, tu as, heu peut-être 5 minutes de sport ou de yoga ou de ch d'activités un peu physiques qui a pour but de faire juste, heu, une routine de base pour, un petit peu, délier le corps? Est-ce que tu as ça, un peu, ou pas?
Alors heu, pas vraiment non. Heu, j'ai plus, en tout cas. Mais, j'ai eu, mais j'ai plus.
Ouais, tu a tu avais à un moment donné. Ouais.
Ouais, plus plus la force, heu, <laughs> plus l'énergie. <laughs> Ouais.
Ah parce que, heu, tu le Je comprends, ouais, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Heu, donc, avec un rythme comme ça, c'est sûr que c'est très difficile de trouver de ce genre d'espace. Donc évidemment, entre midi et 14:00, c'est un peu, heu, compliqué de de faire du sport, mais bon, ça pourrait. Mais, tu as tu as qu'1 heure, ça veut dire qu'il faut vraiment optimiser. Hem, est-ce que tu as pensé à, heu, du genre à te te réveiller, peut-être, juste 1/4 d'heure, genre 10 minutes, tu vois, juste 10 minutes plus tôt et de te d'essayer, heu, je sais pas si tu as déjà fait du yoga? Ça peut être vraiment très surprenant comment c'est agréable, heu, et qu juste pour que l'énergie du corps, elle circule un peu, tu vois, juste ça. Tu as déjà essayé de de faire ça, ce genre d'activité?
Non, j'ai jamais essayé, non. Non, non, jamais. Heu, le l le matin, heu, souvent, heu, je suis plutôt en économie, heu, de temps, heu, pour, heu, dormir le plus longtemps possible et après on speed pour aller au travail, quoi. C'est c'est un peu la la routine que j'ai actuellement, heu, mais effectivement, heu, j'ai jamais pensé à me dire: «Oh ouais, je me lève quand même 15 minutes plus tôt et je fais, heu, je fais une séance, quoi.»
C'est surprenant, hein. Ça ça ça <chuckles> ça peut faire vraiment du bien. D'accord.